Como divide tempo entre hobby e responsabilidades?
Olha, essa é uma pergunta muito complicada, né, porque o hobby é uma coisa que a gente gosta e responsabilidade, não que a gente não goste, né, mas trabalho é trabalho. às vezes, sei lá, você tem alguma coisa marcada, é complicada. Mas o meu hobby é fácil de dividir, até porque meu hobby favorito olha, eu amo jogar tênis, né. Se eu pudesse, eu jogava tênis todo dia na semana, né. <chuckles> É sério. Porque, tipo
Hum. <laughs> Tem que ter, né. Aham. Então, qual é? Ah, que legal. É sério? Então já não é mais um hobby, já é um compromisso. <laughs>
É, praticamente isso. Não, mas eu mas eu acabo jogando só 1 vezinha, sabe, por semana. Até por conta de valores e a disponibilidade, né, dos amigos. Mas às vezes fica complicado porque, imagina, agora agora mesmo a gente entrou no outono, né, então, está chovendo muito. E para jogar tênis com chuva é difícil, né. Só você quiser cair no chão e se se estabanar todo. Exato, mas tem quadras cobertas Exato, só que tem quadras cobertas. Eu eu quero marcar os horários são os horários que ele tem. E, às vezes, os horários, tipo, 16h. 16h está todo mundo trabalhando, né, 14h. Só que, a sorte, é que eu trabalho online, e aí eu consigo fazer o meu próprio horário. Eu faço as minhas tasks, as minhas coisas que eu tenho que fazer de manhã, e eu tento, né, pegar aquele dia que eu vou jogar, e falar assim: "Ah tá" eu vou jogar em uma terça-feira. "Então vou jogar 14h? Tá bom". Vou acordar mais cedo, fazer as task que eu tenho para fazer, cobrir esse horário das 14h até às 16h. E quando voltar às 16h, 17h, trabalhar por mais tempo ainda, né. Então é assim que eu tento, né, dividir, né, o tempo entre o meu hobby. Porque o problema do tênis é o seguinte, para mim pelo menos, eu entro na quadra para jogar com o os amigos eu não vejo o tempo passar. Às vezes é para jogar 1 hora, eu fico 2 horas. <laughs>
Certo. Aham, aham. Entendi. Aham. Sim, sei. Se machucar. <laughs> Aí, não vai valer a pena. Ah, sei. Hum. Certo. Ah, que legal. Aham. Aham. Sim Sei, sim. Hã, sim. Olha só. Aham. Ah, então na realidade é uma coisa que você gosta de fazer muito, né, então você acaba perdendos a noção, assim, de tempo, né, quando você começa a jogar o seu seu hobby favorito.

É, o tênis, ele é caro pelo fato de ser um esporte individual, né, aí você fala: "Pô, mas todo esporte não é individual? Jogador de futebol, ele é ele mesmo". Não, tá, mas ele tem mais 10 pessoas no time dele que podem ajudar, aí ele tem uma equipe, tem um time de futebol, né, que paga o salário dele. O tenista, ele não tem uma equipe que paga o salário dele, quem paga o salário dele é ele jogando e ganhando as partidas, se ele não ganha a partida, ele não ganha dinheiro, né, então, o cara vai lá, ele se inscreve no campeonato, paga 100 € pra se inscrever no campeonato e perde na 1ª rodada. Ele gastou o dinheiro gasolina para ir até o campeonato, o hotel e os cem euros de inscrição. Aí ele é campeão, ele ganhou 1.000 €, olha que legal. Tá, mas aí tem que pagar também os dias, né, do hotel, os di a gasolina de volta. Às vezes o dinheiro que ganha é só pra pagar
Aham. Sim. Olha só. Não ganha dinheiro. Sim. Aham. Uhum. Exato. As A Uhum, eu acho que a ca ah, fica parecendo ser muito mais
pra se manter no circuito, né, então é muito complicado.
por prazer do que até mesmo por f questão financeira, né, é muito mais de realização.
É. Os tenistas, eles jogam mais por gostar e amar muito isso do que pelo do dinheiro, a não ser que a gente esteja falando dos top 50 melhores do mundo, que aí sim, tem pessoas que ganham salários astronômicos, né, teve um que foi campeão agora, na num campeonato em que ele jogou 4 jogos só, nesses 4 jogos ele foi lá e ganhou seis milhões e meio de de dólares, né. Mas isso a gente tá falando do top 1 do mundo. <chuckles> A gente não tá falando, assim, da do um Não, ah, pra chegar num top 1.000 já é muito difícil, né, para você se manter entre os 1.000 melhores é muito complicado, imagina você ser o top 50, né, você
Uhum. Olha só, que Hum, e chegar no top 1 não é nada fácil, né, n não é uma missão Olha. Você hoje tem noção de quantos tenistas têm, assim, sendo bem remunerado no mundo?
Olha, eu po por estudar muito isso, né, eu acho que, eh, isso também é um hobby meu não só jogar tênis como assistir tênis e também estudar sobre isso, ah, tá entre o top 180, 150 até o top 1, né, porque esse os o até o top 150, 180 você consegue jogar a qualificatória dos grandes slams, né, grandes slams são grandes campeonatos de tênis onde você ganha muito, às vezes você só por estar lá Imagina, você vai jogar um um jogo, você vai perder esse jogo, mas só de jogar aquele jogo você já ganha $30.000, $15.000. Então, não é muito dinheiro, porque, às vezes, o jogo é lá na Austrália, então, tipo, você tem a deslocação, tem as taxas que tem que pagar, tem hotel, tudo mais, mas não deixa de ser quinze euro 15.000 € no bolso pra voltar pra casa com uma derrota, mas mas dá um dinheirinho, né?
Aham. Uhum. Certo. Olha só! Aham. Olha! Que bacana. Aham. Aham. Hum. Sim. Olha. Exato. Exato. <laughs> Pra usufruir Exato, e co nesse é, o hobby eu já vi que você tem um prazer grande, eh, mas quando se trata das responsabilidades, ah, hoje você disse que tem, eh, a facilidade de de trabalhar home, né, eh, online, eh, e você tem também o seu hobby com os amigos. Como você equilibra? Hoje você está jogando quantas vezes na semana, no mês ou você não tem isso estipulado?
Então. Gosto. Pois é. Sim, o home office.